Ehm, mhmm, sì, ne ho avuto uno per esempio ieri, ehm, diciamo che non è andato molto bene, tant'è che poi le cose sono diventate un po' <sucks teeth> tese, diciamo. Ehm, più che altro, perché lei mi ha risposto in un, mhmm, con un tono molto giudicante. Cioè, per esempio io le ho detto: "Guarda, io ho questo periodo di confusione, totale, ehm, però sento che, ehm, il mio cuore spinge più da una parte rispetto che verso l'altra". Ehm, e lei invece, mhmm, mi ha, diciamo, detto: "Ah, allora cosa vuoi che faccia? Smettiamo di pagare l'università? Uhm, vuoi che ti paghi una scuola di canto?" Cioè ha iniziato un po' quasi a inveire, no, con delle idee che, mhmm, s potrebbero essere effettivamente praticabili, ma sembrava quasi che mi stesse schernendo in quel momento.
Mh. <tsk> Ma, secondo te cosa giudica di più? Cioè il fatto che vuoi cantare, che vorresti studiare canto seriamente, che vorresti farne un lavoro? Uhm, o giudica anche la magari la tua voce? Ti ha sentito cantare o il tempo che dedichi a questa roba? Perché
Mhmm Ehm, mhmm, sì
bisogna capire, no, cosa li disturba per distinguere anche che cosa è tuo, che cosa è la loro ansia, cos'è pregiudizio sul mondo artistico.

Uhm, allora io, uhm, non credo che abbia dei pregiudizi sulla mia voce, perché, ehm, io faccio cover e scrivo canzoni ormai da da anni, ehm, gliel'ho sempre fatte sentire, oltretutto le ho anche pubblicate, prima di pubblicarle le facevo sentire a lei, quindi non credo che sia quello il problema principale. Credo più che altro che sia il fatto di considerarlo un lavoro. Cioè forse, lei m'ha spiegato che lo vede come un mondo difficile e fin lì ci siamo, perché lo sappiamo tutti com'è il mondo, ehm, del dello spettacolo in generale. Però, mhmm, mi sembra che lei la veda come una cosa stupida, tant'è che, ehm, mi ha detto che per me, ehm, in questo periodo è una fissazione. Cioè non l'ha presa sul serio la la situazione, come se io mi fossi fissata all'improvviso, mentre invece è da 1 anno che ho questi dubbi di continuo, ma non riesco neanche a a dirglielo, perché, ehm, poi nel momento in cui lei chiama questa cosa una fissazione, mi sento talmente tanto ferita che non non riesco neanche a parlarle a quel punto.
Eh. Ci siamo, certo. Okay. Senti questi commenti quando arrivano, in che momento? Cioè, mhmm, de il contesto c anche lì cambia, no, cambia il modo in cui ti senti, li fa davanti a tutti, che ne so, a tavola, in momenti vulnerabili, in pubblico, uhm, tramite messaggi? E poi soprattutto, oltre a capire quando arrivano questi commenti, soprattutto, uhm, in quale momento specifico, come ti senti tu, uhm, dopo averli ricevuti e cosa vorresti cambiare, no, di questa cosa?
Mhmm